Hindi, bali day 1 tsaka day 2. So, iba yung ticket ng day 1, iba eh yung ticket ng day 2.
Ah, okay. Ay talaga? Ay napag-ipunan ng maigi yan. <laughs> 'Di ba?
Mm, ganun yung nangya <laughs> Totoo, pinaghandaan.
Hmm, kasi syempre iba yung ano ticket ng day 1, day 2 eh 'no. Eh <laughs> inavail mo lahat. <laughs>
Oo. O Oo, tsaka ano minsan lang sila mag-concert. Ano nga eh, eto kasing susunod na concert nila sa ibang bansa na. Medyo 'di naman kaya, <chuckles> hindi naman kaya sa ibang bansa, pero may mga fans sila na sumusunod din sa ibang bansa.
Mhm. Tama.

Mm pero mm.
Ay pero may tanong Pogi ba si Pablo? Eh. <chuckles>
Oo sobra. <laughs> Oh, my God, sobra.
Hmm, talaga ba. Iisa kasi sila, eh, 'di ba? <chuckles>
Siya ba yung gusto mo sa SB19?
Oo meron pang isa yung makulet, sino nga?
Sino, si Justin?
Hindi.
Si Stell.
Mm, ayun si Stell, yan gusto ko yan silang dalawa, parang sila kasi yung lagi kong ano pinapanood sa, sa social media kung gaano sila
Stell, ah. <chuckles> Oo. <chuckles>
Oh, 'di ba, pogi talaga sila. <laughs>
Oo. <clicks tongue> Oo, sila, lalo sa personal medyo malapit ng upuan ko, eh, kaya nakakatuwa, nakikita ko talaga sila.
Oy. Pengeng picture. <chuckles> pen picture.
<chuckles> Ah, sige se-send ko sayo. Pero ano ko lang, matanong ko lang yung sayo 'no, ikaw ba ano yung pinakamasayang alala mo kasama yung barkada mo?
Hmm. Ako marami akong memories ng mga barkada ko nung high school, ayan talaga diyan talaga namulat yung, ah, ano ko sa pakikipagkaibigan kasi ano, eh, anong tawag dito, eh, diyan talaga ah, para kasi ano, eh, diyan ka na nag-mature. Yung yung ano 'to, yung maturity stage mo ayan high school, so andiyan yung ano s
Mm. Mm. Mm. Hmm.
Mga barkada ko ng ano ng 2nd year high school, so nandiyan yung, um hindi ko pa alam bakit pa nung, ah, nung dati na na kapagka ano, yung alam mo yung simpleng ano lang, na tumatawa na kayo parang ang ang bababaw ng mga kaligayahan. <scoffs> 'Di ba? Lalo na 'pag na pagka dumadaan yung s yung ano, yung mga crush mo. <laughs> 'Di ba? Oo tapos manonood ka pa, kapagka ano pagka va varsity pa yung ano, yung crush 'di ba, mag mag-i-stay ka pa sa school, kasi manonood ka pa ng laro nila. <chuckles> 'Di ba naalala mo ba?
Hmm. Hmm. <chuckles> Totoo, mm. Crush. <laughs> Oo. Mm. <chuckles> Yung mga ano tipikal na, oo mga tipikal na high school moments no, yung tipong inaabangan mo lagi yung crush mo sa kanteen, sa CR, mga ganiyan.
Totoo. Tapos alam mo pa kung anong oras ang pasok nila, 'di ba? <chuckles> Meron, oo, meron pa yan yung ano, hindi ko alam kung kung sa panahon niyo meron meron pang, um, autograph book, yung mga slam book? Sa inyo <chuckles> Meron pa din?
<chuckles> Naging stalker. <chuckles> Mm, oo. <chuckles> Oo tot meron, meron. Baka mag-batch pa tayo, ah. <chuckles>
Uy. <chuckles> May ganiyan 'di ba, tapos mm.
Ano, alam mo ba sa totoo lang yung ano, yung, yang mga autograph, muntik na ako diyan mawalan ng picture, eh. <chuckles> Kasi ano, ah, ano 'to yung ano namin sa 2nd floor kasi yung room namin, tapos yung isa kong ka-classmate, pinapasagutan ko nung ano yung nasa sa autograph, tapos nakita ng teacher, binato niya ako ng scotch tape na makapal.
Hala, bakit? Hmm.